อ๋อ จริง ๆ ถ้าเป็นเมืองที่อยู่อะค่ะ มันจะเป็นเมืองร้อน ก็อย่างเช่น เอ่อ รัฐที่ทางนี้อยู่นะคะ ก็จะเป็นรัฐฟลอริดา ซึ่งอากาศมันก็จะคล้าย ๆ กับประเทศไทยเลยค่ะ คือถ้าเกิดมาเนี่ย ก็จะเห็นพวกต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นไม้หลายชนิด ก็จะคล้าย ที่บ้านเราเลย ก็ทำให้เรา สามารถที่จะ
อืม ค่ะ อ๋อ อย่างงี้เอง อ๋อ มีด้วย มีด้วยใช่ไหมคะ?
อา มี ค่ะ มันสามารถปลูกได้ มันก็จะมี แดด แดด แสงแดด ดี มีฝน มีความชื้นที่เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้วหลังจากนั้น เราก็ไป ซื้อดิน อืม ค่ะ
อ๋อ โอ้โฮ เท่าที่ฟังดู เหมือน เหมือนอยู่เมืองไทยกลาย ๆ เหมือนกันเนาะ ค่ะ ก็เลยไม่แปลกใจว่า ว่าทำไมถึงแบบปลูกแบบ เหมือนอันเนี้ย น่าจะเป็นแบบพืชเมืองร้อนเนาะ แล้วเขาสามารถเติบ โต ได้ดีไหมคะ?
ใช่ค่ะ เหมือน ใช่ อืม ก็ มันอยู่ที่การดูแลหลังจากนี้แหละค่ะ เราก็ไปซื้อดิน ใช่ไหมคะ มันจะเป็นดินผสม ที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้ พอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ย เราก็เตรียมดิน แล้วก็มันจะมีพวกวัสดุ คลุมดินอะค่ะ ไม่แน่ใจ ว่าเค้าเรียกว่าอะไร คล้าย ๆ พวกกาบมะพร้าว อย่างงี้เนาะ พวกมอส พวก เออ ใช่ค่ะ แล้วก็ เอามาผสม
อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ๆ อ๋อ เขาก็จะมี
อืม
เอาไว้คลุมดิน นี่หมายถึงว่า เพื่อที่จะให้มันคงความชุ่มชื้น อย่างงี้ใช่ไหมคะ? ไม่ให้ ไม่ให้ความชื้นมันระเหยเร็ว อะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ค่ะ

เอ่อ ทุเรียนเคยเห็นเขาเอามาขายที่ตลาดอะนะคะ แต่ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเพราะว่า ราคาค่อนข้างสูง แต่คิดว่ามันก็น่าจะให้ผลผลิตเหมือนกันน่ะ อืม แต่ว่าฝรั่ง ก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไร ก็จะปลูกพวกลองกองหรือว่าอะไร เห็นเขาเอามาขายอยู่นะคะ มะม่วงน้ำดอกไม้ก็มีอะ เคยซื้อมา กิน เหมือนกัน คนไทยนี่แหละเอาไปปลูก ก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะ เหมือน เลย
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เป็นไงคะ รส ชาติแบบ รสชาติ เหมือน อ๋อ อุ๊ย ดีเนาะ ค่ะ เพราะว่าแถว แถวโน้นเนี่ยแบบบางทีอาจ อาจจะเป็นแบบมะม่วงจากประเทศอื่นเนาะ ที่เขาเอามาขาย อย่างเงี้ยค่ะ รสชาติมันก็จะไม่เหมือน ไม่เหมือนที่แบบ แบบเปรี้ยว ๆ เข็ดฟัน หรือว่ารสชาติที่บ้านเรานี่มัน มันจะค่อนข้างเด่นชัดกว่าเนาะ แล้วกลิ่นก็หอมกว่าหรือเปล่า หรือเปล่าเอ่ย? <chuckles>
ใช่ อืม ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ ถูกต้องเลย คือมะม่วงเท่าที่เคยกินนะคะ พันธุ์ที่ต่างประเทศเนี่ย ที่คนละตินเขาชอบเอามาผ่าแล้ว ก็มาขายตาม ทางเนี่ย มันจะคล้าย ๆ พันธุ์บ้านเราที่เอาเข้าไปปลูกค่ะ เหมือนแก้วขมิ้น อย่างเงี้ย คือจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยว จะหวาน ก็ไม่หวานสุด คือรสชาติมันจะเป็น กึ่งกลางอะค่ะ ถ้าอย่างบ้านเรา อย่างเงี้ย เอ่อ ถ้าอย่างเขียวเสวยมันก็จะหวาน มันก็จะมัน ๆ ใช่ไหมคะ มันก็จะมีกลิ่นเขียวเสวย อกร่องให้ก็จะหอม หรือว่าน้ำดอกไม้ ก็จะเปรี้ยวไปเลยถ้ายังไม่สุก อย่างเงี้ย แต่ว่าของเขามันจะไม่เหมือนบ้านนะคะ รสชาติมันจะกึ่ง ๆ อะค่ะ อืม รสชาติ
อืม อ๋อ อ๋อ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ถูก อืม ค่ะ รสชาติงง ๆ เนาะ คือแบบ เออ ฟังดูแบบ รสชาติงง ๆ เออ มันอร่อยไหมน้อ <chuckles> มันหอมไหมนะ หรือว่ามันควรจะอันนี้อีกสักนิดหนึ่ง แบบถ้าเหยาะอะไรใส่เข้าไป ได้อีกสักหน่อยหนึ่ง ใส่กลิ่นใส่แบบ อา ขอแบบเพิ่มแบบความเปรี้ยว ขอเพิ่มแบบความหวานสักหน่อย กลิ่นใส่เข้าไปอีกนิดหนึ่งนี่ ก็ใช่ ม มะม่วงไทยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เออ
จะอร่อย ก็ไม่อร่อย ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อืม ถูกต้องเลย เออ แต่จริง ๆ บ้านเราของกินสะดวกมากเลยนะคะ ทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกผักสวนครัว ผักผลไม้ อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่ามันมีครบอะ อืม หาง่าย กินกัน
ใช่ หาง่ายกว่าเนาะ ค่ะ แล้วเนี่ยค่ะ ถ้าสมมุติว่าแบบเรา อย่าง อย่างที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยว่า อ้าว! ปลูก ปลูกแบบ เอ่อ ต้น ไอ้อะไรนะ ผักใช่ไหมคะ ผักเนี่ย เอ่อ แล้วเราแบบอยากจะทานอย่างเงี้ย ผักบุ้งอะ แล้วเกิดเพี้ยลงอะ เราจัดการยังไงคะ นอก นอกจากที่แบบรื้อทิ้งเนี่ยค่ะ มีอะไรใส่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ก็หลัง หลังจากที่เพลี้ยลง ใช่ไหมคะ เราก็เริ่มไปศึกษาว่า เราจะต้องทำยังไงต่อ จริง ๆ เขามีขายน้ำส้มควันไม้ด้วยนะคะ ที่แบบเอามาไล่แมลง อะไรอย่างเงี้ย เราก็เพิ่งรู้เหมือนกัน หลังจากที่ต้นไม้เราตายไปแล้ว ค่ะ <laughs>
อือ เฮ้ย! อ๋อ คือ อะ อ อ้าว <chuckles> เสียใจเนาะ กว่าเราจะรู้เนาะ เออ ต้นไม้เราตายไปแล้ว เราอดกินผักบุ้งไปตั้งนานแล้วเนี่ย คือน้ำส้มควันไม้เนี่ยมา มาจากไทยเหรอคะ?
ใช่ อุ๊ย! แต่ปลูกนานมากเลยนะ ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะมีคนที่เขานำเข้าอะค่ะ แบบว่าทุกอย่างจากประเทศไทยเนี่ย ก็เอามาขายหมดเลย ก็หาได้หมดเลย
อืม อุ๊ย! ดี ดีค่ะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบต่างประเทศเขาใช้กันไหมเนาะ? หรือว่าเขา เขาใช้เป็นพวกแบบ เอ่อ สารเคมีในการฆ่า ฆ่าแมลงแทนน่ะค่ะ
ดีมาก อืม

ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นการ เหมือนช่วยให้แร่ธาตุมันอยู่ในดินอะค่ะ มันต้องมีพวกวัสดุคลุมดิน เพราะบางทีมันก็ มีลมแรง มีแบบฝนตก หรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เนาะ เออ
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ แล้วตรงนี้เราปลูกเป็น เป็นกระถาง หรือว่าแบบเรามีพื้นที่ที่จะปลูกแบบเป็นแปลงเหมือนบ้านเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อืม อ๋อ ตอนนั้นที่ปลูกก็เป็น มันจะมีแปลงอะที่เราเตรียมไว้ ที่เราเคยปลูกมาก่อน แล้วก็ อ่า เอาดินลง แล้วเราก็พรวน ๆ ดิน แล้วก็รดน้ำก่อนสักคืนหนึ่ง เอาวัสดุคลุมดินมาคลุม แล้วพอต้นไม้เราอะ เราเห็นว่า ย อย่างต้นกะเพราเนี้ยมันแทงยอดขึ้นมา ใบมันขึ้นประมาณ 2-3 ใบ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเริ่มย้ายแล้ว เราก็ย้ายไปลงดิน เออ ช่วงเนี้ยแหละค่ะที่มันจะต้อง ระวัง <chuckles> เพราะว่ามันบอบบางมาก ใช่ค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม <laughs> ใช่ไหม <chuckles> เนาะ ค่ะ เพราะว่า เออ ตอนที่แบบ
มันก็ตายไปหลายต้นมาก
เออ เรากำลังดูแลมันมาแบบแตกยอดดี ๆ เนี่ย เราเริ่มมีกำลังใจเนาะว่า อา เดี๋ยวฉันจะได้กินแล้ว เออ พอไปลงดินเท่านั้นแหละ <chuckles> 1-2 วันนี่แบบบางทีเดี๋ยวแบบทยอยโบกมือลากันไปทีละต้น 2 ต้นน่ะค่ะ แล้วที่ ที่นู่น เป็นยังไงคะ แบบว่าพอ มันพอจะโตไหมคะ หรือว่าตายแบบทยอยตายไปอีกอะค่ะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม จริง ๆ ก็มัน มันก็มีตายบ้างนะคะ เพราะว่าบางทีแดดมันก็แรงตรงที่เราปลูก หรือว่าบางทีพวกรก อย่างเงี้ยค่ะ พวกศัตรูพืชเนี่ย หรือว่าจะเป็นน้องหมาที่เขาเลี้ยงไว้ เนี่ยค่ะ ก็ ก็มาคุ้ยดินเหมือนกัน ต้นไม้ เราก็ตายไปหลายต้นเลยตอนนั้น <chuckles> ใช่ ศัตรูพืชอันดับ หนึ่ง ใช่ค่ะ แล้วก็มี
อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ อันนี้แหละศัตรูตัวฉกาจอะ อันเนี้ย <laughs> เนาะ <laughs> แล้วห้ามไม่ได้ด้วยนะ ค่ะ
ข้ามไม่ได้อะ แล้วก็มีผักบุ้งที่ปลูกอะค่ะ แล้วตอนแรกเราคิดว่ามันจะ น่าจะได้กินนั่นแหละ ก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะคะ ต้นมันก็โตขึ้นมา อยู่ไปอยู่มาพอวันที่เราจะเก็บเกี่ยวอะค่ะ เราก็เดินไปดูนะว่ามันแปลก ๆ พอ เออ ค่ะ พอจับขึ้นมาเท่านั้นล่ะค่ะ เพลี้ยเต็มเลยค่ะ เพลี้ยลง <chuckles>
อืม ค่ะ นั่นน่ะสิคะ เป็นยังไงคะ? อ้าว เดี๋ยว ๆ เมืองนอกมีเพลี้ยด้วยใช่ไหม? <chuckles>
มีค่ะ มีเพลี้ย เพิ่ง เพิ่งทราบเหมือนกัน
อ๋อ อุ๊ย ตาย! เออ! งงเนาะ ยังคิดว่า เอ๊ะ เพลี้ยเนี่ย เขาน่าจะอยู่แบบแถว ๆ แถบเอเชีย แถวประเทศไทยหรือเปล่า อ๋อ คือแถบนู้นเนี่ยเพลี้ยมันก็ลงเหมือนกันใช่ไหมคะ?
ค่ะ

โอ้โฮ เพลี้ยลงฉ่ำเลยค่ะ ทั้งแปลงไปหมดเลย ตอนแรกว่าวันนั้นจะผัดผักบุ้งกินน่ะค่ะ ก็เตรียมทุบกระเทียม หัวหอม ไว้เรียบร้อยแล้ว เตรียมน้ำมันหอย ใช่ค่ะ พอเราไป <chuckles> เดินไปที่แปลงปุ๊บ เรา กระชากขึ้นมา โอ้โฮ มันเป็นสีขาว แล้วก็มัน เขาเรียกว่าอะไรอะคะ มัน มันจะระคาย ระคายมือ แล้วมันเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กเล๊ก อย่างเงี้ย เราก็เลยต้องทิ้งไปเลยค่ะ ต้องแบบรื้อทั้งแปลงเลย แล้วก็ต้องพรวนดินใหม่ ใช่ค่ะ
อืม โอ้โฮ เอ็นดู <laughs> ตก ใจ อ๋อ ค่ะ โอ๊ย ทั้งแปลง เลยเหรอ? เสียดายเหมือนกันเนาะ แต่อันเนี้ย คือเรา เรา คือมัน มันสังเกตแบบด้วยตาเปล่าเนี่ย คือวัน วันก่อนหน้านั้นน่ะ เราสามารถสังเกตเห็นได้ไหมคะ เพลี้ยเนี่ยค่ะ?
อือ จริง ๆ เราเห็นมันเป็นขาว ๆ นิด ๆ แต่ว่าเราไม่ได้ลงไปดูทั้งหมดอะค่ะ เราไม่ได้ไปนั่งพลิกกว่า "เฮ้ย! เพลี้ยมาลง" อะไรอย่างเงี้ย แต่เราเริ่มสังเกตุว่า ทำไมต้นมันเป็นสีแปลก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ปลูกหลายต้นไงคะ แล้ว แล้วก็ดูบ้าง ไม่ดูบ้าง ก็รดน้ำต้นไม้ตอนเช้าครั้งเดียว อย่างเงี้ยค่ะ พอมาเก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งนึกว่า จะได้กินแล้ว สรุปก็คือเพลี้ยลง <laughs>
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ <chuckles> แห้ว <laughs> โอ๊ย! เอ็นดูมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย แบบ โอ้โฮ อุตส่าห์แบบทุบ ทุบกระเทียม ทุบ หอม อะไรแบบเตรียมน้ำมันหอยไว้เรียบร้อย อ้าว! แล้วสรุปมื้อนั้นไม่ได้ทานผัดผักบุ้งแล้ว ก็เป็น เปลี่ยนเป็นเมนูอะไรแทนคะเนี่ย?
<giggles> จ๋อยค่ะ อ๋อ วันนั้นเท่าที่จำได้ ก็น่าจะเป็นไข่เจียวอะนะคะ เพราะว่าไม่มีผัก
อ๋อ อ๋อ เปลี่ยนไปเลยเนาะ คือ แบบ เปลี่ยนรูปแบบเลยจากผักไปเป็นแบบไข่เจียวเลยเนี่ยนะคะ เออ น่ารักดีนะคะ แต่ทีเนี้ย เอ่อ ค่ะ มี มีอะไรเล่าต่ออีกไหมคะ?
ใช่ค่ะ เออ กิน อ๋อ ค่ะ ก็จะบอกว่า จริง ๆ มันมีที่ คนที่เขาปลูก อ่า แบบจริงจังอะค่ะที่รัฐนั้น แล้วก็เราสามารถซื้อต้นกล้าของเขาเนี่ยเพื่อที่จะมาลงดินเอง อันนี้ก็จะง่ายกว่าเรา เราไม่ต้องมาเสียต้นไปหลายต้น ในช่วงที่แบบเพาะปลูกเนี่ย เริ่มการเพาะชำ อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ อุ๊ย! อันนี้ก็เหนื่อย ใช่ อ๋อ อุ๊ย! ดีจังเลยนะคะ เป็นตัวช่วยที่ดีมาก อันนี้ ก็คือเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยเหรอคะ?
เออ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบอาจจะมีที่ดิน เยอะหน่อย แล้วเขาก็มีการทำสวน มีปลูกพวกผักสวนครัว ปลูกต้นข่า ต้นทุเรียน เพื่อปลูก เพื่อที่จะขายต้นพันธุ์น่ะค่ะ อือ
โอ้โฮ อ๋อ อุ๊ย! นี่ นี่ฟังเหมือนกับยกเมืองไทยไป ไปอยู่ตรงนู้นเลยนะคะเนี่ย เนาะ ก็มีครบแบบเกือบทุกต้นนะเนี่ย แล้วแบบทุเรียนแถวนั้นมันออกเหรอคะ ออกลูกเหรอ?
เอ๊ะ ค่ะ

อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ผักเขาเนี่ยจะแบบ มันจะดูเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ ล ไม่มีแมงค่ะ มันจะเสมอกันลูกมันจะเท่ากันแล้วก็ผิวเรียกมัน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพวกแบบ GMO อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแตงโมงอย่างเงี้ย ไม่มีเมล็ดเลยนะคะ แล้วก็ลูกเท่า ๆ กันหมดเลย รสชาติเหมือนกันหมดเลย
ค่ะ มัน มีแมงเหรอคะ? อ๋อ คะ อ๋อ อ้อ เป็น เป็นพวกแบบ เอ่อ ตัดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
อ๋อ ใช่ค่ะ คิดว่าเป็นพวกตัดต่อพันธุกรรม
อืม
มะนง มะนาวลูก ลูกใหญ่มากเลยค่ะ แล้วก็ไม่มีเมล็ด พวกเลม่อน อะไรอย่างเงี้ย หาซื้อง่ายมาก
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ถ้าอย่างงั้นมันก็ มัน ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ ใน ในเรื่องของความปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่าจริง ๆ มัน มันก็ยังมีการศึกษาน้อยอยู่มั้งคะ ว่าแบบพืช GMO นี่มัน มันดีหรือมันไม่ดียังไง อย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็จริง ๆ ปลูก ไม่สบายใจ ค่ะ
ใช่ อือ อืม ค่ะ อือ ถูกต้องค่ะ ซึ่งราคามันถูก ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เขามีทางเลือกนิดหนึ่ง อย่างเช่น มีรายได้สูง เขาจะซื้อพวกจากห้างที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าเลือก เหมือนรู้ แหล่งที่มาชัดเจนอะค่ะ ว่าแบบไม่ใช่พวกแบบต่อพันธุกรรม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ แต่ของเรานี่ก็เราก็มั่นใจนะว่าแบบ เออ แบบ ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรใด ๆ เนาะ เออ ใช้ 2 มือนี่แหละเนาะ <chuckles> กับดิน ในการแบบปลูกผักไว้ทานเองอย่างเงี้ยเนาะ <chuckles>
ค่ะ <giggles> จะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ แต่พูดถึงในเรื่องของงบประมาณเนี่ยถ้าเกิดปลูกเองรู้สึกว่ามันจะใช้งบเยอะกว่าที่เราไปซื้อเขามา
อ๋อ อ้าว จริงเหรอคะ อ้าว งั้นซื้อเอ ซื้อ ซื้อทานน่าจะดีกว่าเนาะ <chuckles> น่าจะเวิร์ค กว่านะเนี่ย
ใช่ค่ะ ก็เลยปลูกอยู่พักหนึ่ง แล้วพอมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ย เราก็เลยไปซื้อ ไปซื้อมาทานเองดีกว่าค่ะ รู้สึกว่าเสีย เวลา <chuckles>
อา อ๋อ นะคะ อา ดีค่ะ แบบนั้นนะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดี ๆ เนาะ แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่มาแบ่งปันกันค่ะ
ใช่เลยค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม ขอบคุณมาก ๆ เช่นเดียวกันนะคะ ที่วันนี้มาพูดคุยกันค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ